À, thật ra nếu mà mình sai 1 lần nữa, chắc chắn thì mình sẽ tự tách trách bản thân mình rất là nhiều, <laughs> tại vì, à, bây giờ đã cố gắng là không có mua rồi, bây giờ mua nữa. Nhưng mà thật sự thì cái đó là tâm lý chung thôi mà, thí dụ mình mắc sai lầm lại nữa, thì ví dụ thì bây giờ thì cũng ráng vượt qua thôi, thì cũng ráng nhìn lại cho kỹ lại, thí dụ mình nhìn vô cái tài khoản ngân hàng của mình một cái, để cho biết là bây giờ cục tiền cũng còn có nhiêu đây thôi, hông có nhiều đâu, đừng có mua nữa. <laughs> Ừm, ừ.
<laughs> Ưm, ờ. Ừ, đó. Thế thì, ừm, ừm, nhiều bạn thì nhiều khi nà cũng hay tự trách bản thân mình nâu lắm cơ tại vì mua xa hay nà, ờ, làm sai là tách, ờ trách bản thân mình rất là thời gian rất là dài ấy, thì bạn có phải là một cái người mà chìm đắm trong cái sai lầm quá lâu không? Hay là nhiều khi là cũng phải tự tha thứ cho bản thân?
Đúng rồi, đúng rồi. Cũng có chứ. Thì, à, nhiều lúc mình cũng hay tự dắt trách dằn vặt bản thân mình á, tại vì nó hay đánh vào cái, a, cái túi tiền của mình. <laughs> Thí dụ ngày xưa đi, đúng hông? Mình đúng rồi, mình hay hay hay hay đi, a, thuê PT tập thể dục đó, rồi xong cái tự nhiên cứ tập được một vài bữa, rồi xong rồi lại đi ăn những cái đồ ăn vặt này nọ để cho nó mập lên á. Rồi xong rồi lại thấy tốn tiền thuê PT, xong cái, kiểu như, trời, tự nhiên mình đi làm kiếm tiền mình nhờ PT giúp mình cơ thể đẹp hơn, bây giờ lại ăn uống như vậy, rồi bây giờ vừa tốn tiền mà vừa tốn thời gian nữa, mà bị PT chửi hoài. <laughs> Ừ, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, kiểu như vậy, ừ. <chuckles> Ừm.
Ừm. Thấy thực tế là ừ. À. Ừ, đúng vậy. <laughs> Mình đã thuê người ta để người ta chửi mình nữa, đúng không? <laughs> Kiểu, ờ, ừ, thế thì, ừm, khi mà có một cái chiến lược cụ thể rồi để mà có thể tránh lặp lại những cái sai lầm, thì bạn có áp dụng nó không? Có hiện tại thì đang áp dụng chiến lược như thế nào?
Ừm.

À, thật ra thì nếu mà nói về thẻ tín dụng á là mình cũng giống như các bạn thôi, <laughs> là cũng, a, la cũng rất là mắc nhiều sai lầm và bị bẫy tín dụng rất là nhiều. Thì mình nhớ ngày xưa mình ở Canada á, thì, ờ, tại vì qua Canada nó xin thẻ tín dụng rất là dễ, nó hông có khó, thì xin thì, à, ngân hàng cho mấy ngàn vậy đó, thì cứ trong tài khoản nó cứ quẹt liên tục, mua iPhone rồi mua túi LV chẳng hạn ừ, rồi xong rồi cuối cuối cuối tháng, a, phải làm trả góp muốn xỉu luôn á. <laughs> Thì, ờ, ờ đúng rồi, nên là các bạn cũng nên là hạn chế sử dụng lại. Thí dụ mình, ờ, bây giờ mình ít khi sử dụng thẻ tín dụng lắm, thường thí dụ mà thẻ tín dụng mà thí dụ mà tích điểm á, thí dụ mà mua vé máy bay hoặc tích điểm thì mình có sử dụng thôi, chứ còn mà mua sắm bình thường mà hông có tích điểm, mà hông có trả tiền lại, cashback á thì mình cũng hông có dùng. <laughs>
<laughs> Ừm. Trời! Ư, đúng rồi. Ừ, đó thì Ừm, đúng rồi, tại vì mua thẻ tín dụng như vậy thì cũng rất là khó để mà có thể quản lý được nà xem tháng này mình chi tiêu bao nhiêu tiền, đúng không? Tại vì sẵn ở đấy thì, ờ, đấy, rất nhiều người người ta hạn chế dùng cái thẻ tín dụng nà vì như vậy, nhiều khi là bị tiêu quá lố, đặc biệt nà dân Mỹ bây giờ đang bị, ờ, lợ thẻ tín dụng rất là nhiều á. Thì, ừm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
ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy dân Mỹ bây giờ ai cũng nợ hết trơn, hổng ai giàu hết trơn, toàn là con nợ. <laughs> Ừm.
Không thể Ờ, toàn là còn lợ, đó. Không biết là, kiểu như, bạn có làm ra một cái, ờ, gọi nà, làm thế nào tạo ra một cái đệ hệ thống cảnh báo sớm đi, ngoài việc nà mình, ờ, ờ, nhớ và ghi nhớ những cái sai lầm cũ của mình, thì bây giờ bạn có cái dấu hiệu nào về vật lý hay nà cảm xúc để mà báo động nà mình đang chuẩn bị lặp nại sai lầm cũ không?
À, cái việc mà mình, ờ, chuẩn bị lặp lại sai lầm cũ thì thường mình thấy là, thí dụ mà bữa đó mình, à, mình thấy mình buồn đi, là sắp rồi, chuẩn bị sẽ tìm một cái nguồn nào đó để cho hết buồn rồi đó, thường là sẽ mua sắm nè, hoặc cái gì đó. Thì, ờ, mình sẽ vào mình sẽ coi livestream có mấy TikToker nổi tiếng <laughs> ừ, đúng rồi, đúng rồi, thấy dấu hiệu đó.
Ừm. Chết rồi, ừm. Thôi thôi hỏng rồi, đúng không? Lúc lúc lúc mà bắt đầu vào coi coi livestream nà thôi hỏng rồi, nà biết nà chuẩn bị mua đồ rồi. Thế lúc đấy nà biết nà như vậy nhưng mà vẫn không thoát ra được hả?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, kiểu, nó vô xong tại vì TikToker nói chuyện cuốn quá, thí dụ như là, à: "Mấy chị ơi mấy chị coi giùm em, mấy chị mở ra size S còn hông mới vô nhiêu chốt đơn giùm em", kiểu như vậy. Ý là nghe nó vui vui, ý là biết sao hông? Tại vì coi livestream cũng thấy nó vui nên là thấy nó vô mình coi, nhưng bây giờ, kiểu như, mình cũng đầu tư vô mấy cái sở thích khác á, nên là mình hạn chế mình coi lại để tránh bị mắc sai lầm mua sắm lại nữa. <laughs> Ừm.
<laughs> Ờ. <laughs> Ờ. Ừm. Vậy nà cũng hạn chế tiếp cận điện thoại đấy, đúng không? Lúc mà vụ à, lúc mà buồn, lúc mà tâm trạng không tốt thì tìm đến những cái kênh giải trí khác.
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Bây giờ mình chơi nhạc ở nhà, thí dụ mà bây giờ buồn đâu có lôi cái qua cái dàn DJ ngồi đánh thôi, chứ hông muốn coi livestream nữa, livestream nó tốn tiền quá. <laughs> Ừ.
Ừ. <laughs> Thế thì không biết rằng ấy, kiểu, ừm, mà khi mà mua có những cái sản phẩm bạn mua lầm sai lầm như vậy, bạn có xếp nó gọn vào để nhìn, gọi là, đấy nà cái bài học cảnh tỉnh cho mình không? Kiểu, đây là cái này nà mình mua sai này, phải để một góc để mình nhìn chứ, để, kiểu như nà, nhận ra cái lỗi sai của bản thân mình ấy?
Ừm. À.